Iya. Iya mau enggak mau kan karena kan kita masih cari uang, atau cari makan di situ kan, nah sementara aku tuh kan udah sambil lamar pekerjaan juga di tempat lain, tapi ya gitu belum keterima. Makanya aku bilang, "Ya udahlah enggak papa. Tahanin dulu ajalah di situ."
Mhm. Mhm. Oke oke. Berarti ditahan-tahan gitu ya, Kak, tapi kayak, eee, misal nih interaksi Kakak sendiri sama keluarga, mungkin, eee, kalau punya anak mungkin interaksi sama anak, atau mungkin interaksi sama orang tua, itu gimana? Kan, eee, maksudnya kan di rumah kayak cuma malam doang gitu ya, Kak, maksudnya, eee, free time-nya, eee, waktu bebasnya gitu, itu gimana interaksi sama keluarga?
Mmm.